あの、ちょっと悩みがあるんですけど、私、あの、趣味で、えっと、いろんな創作活動をやってたんですね。
ええ。 うん。 はい。 あ、やっていた。今もね。うんうん。
はい。で、ちょっとそれをまたやりたいなって思ってるんですけど、なんか、その創作の習慣がなかなか毎日続けられないんですよ。
うん。 うんうんうん。ま、以前は、こう、結構毎日やられてたんですか？
うん。 そうですね。なんか、えっと、仕事終わって帰宅したら、えっと、ま、ご飯食べてその後の時間を使ってやってたんですけど、あの、仕事が変わっちゃって
うんうん。 うんうん。 ああ、なるほど。
あの、在宅勤務になったんですね。
うんうん。あ、いいですね。うん。
で、そうすると、なんか、こう なんていうのかな。 こう、仕事とプライベートの区切りつけられなくな
なるほど。うん、なかなかあれですもんね、こう、しっかり区切りってね、難しいですよね。
はい。 そうですね。だから、なんか、前は結構、こう
うん。
仕事の時間、創作の時間って取れてたりとかしてたんですけど、なんか、いんだに、そういう時間が、ダラダラしちゃってなのか、ちょっと取れなくなっちゃって
うん。 うんうんうん。うんうん。 ううーん、ん、あ、あの、気持ちの切り替えがなかなかできないっていう感じでしょうか？
あ、たぶんそんな感じなのかなと思います。
ふん、うん、確かに、あの、出社するって、こう、移動するので、物理的にも、こう、変わりますもんね、気持ちが。ううん、風景が変わって移動してっていう、あのがあるんで、気持ちは確かに、こう、シャットダウンできるんですよね、あれは。
はい。 そうですね。 うんうん。 うそうなんですよね。あとなんか、つうき かん、とかに、インスタとか見て、こういうの作りたいなとかも、なんか見れてたんですよ。
うん。 うんうん。 あ、はあ。うんうん。ええ。確かにそうですね。あの、移動時間って貴重な自分だけの時間ですもんね。
あ、はい。だけど、そういうなんか、移動時間とかもなくなっちゃって、結構、なんていうかな、一日が、こう、だらっとし終わるみたいな。<laughs>
うん、うんうん。 <laughs> 確かに、ゆっくり余裕ができる分、なんでしょうね、気持ちが間延びしちゃうっていうのもありますね。
うん。 はい。 そうなのかなと思うんですけど、なんかもうちょっと、せあの、習慣づけて、もっと創作活動をしたいなっていうのが、最近の悩みなんです。
うんうん。 うんうん。 あ、そうなんです、何か、こう、やりたいっていう気持ちはあるんだけど、なかなか動けないっていう環境が、かけあ、すなるほどなるほど、そうなるす。じゃあ、なんかこう、ちょっとだけ、そうですね、道具を出してみる、なんか道具とか使う創作なんですか？
ああ、はい。 ああ、うーん、そうですね、道具、あ なんか、やってるのが、アクセサリー作りと、あと動画編集なんですよ。
あ、ぜっけんうん。 うん、あ、すうんうんうん。あ、すごいクリエイティブですね。うんうんうんうんうん。
あは、ありがとうございます。なんで、あ、でもそうですね、ソフト立ち上げるとか、動画はそうだし、アクセサリーは色々動画あるんで、確かに、もう
うんうん。 うんうん。あ、そうなんあとなんか、道具を新しくしてみるっていうのは、ちょっとワクワクするかもしれないですね。
ああ、確かにそっか、そういうのがあると、なんか、やってみようっていう気になりますよね。
うんうん。 そうですね、なんか、アクセサリーだったら、今まで使ったことないパーツをちょっと探してみるとか。
はあ、ああ。 そっか、なるほど、それ、いいかもしれないですね。ちょっとこう、ワクワクする感じで。
うん。 うですね。 うん、まだ、あの、作る段階ってまだ先だけど、それにこう、持っていくまでをちょっと、こう、楽しくしゅるとなんかね、クリエイティブにこう、アイデアがたくさん湧き出そうですね。うんうん。
はい。 うん、ふんふん、確かにそうですね。なんかこう、忙しくてできない時でも、なんかこれをが、このパーツが待ってるって思うと、やる気は確かに出そうな気がしますね。うん、ふ
うんうん。 うんうん。でもなんか逆に忙しいから、すごいやりたくなるっていうのもありますもんね、あれ、なんでしょうね。
あ、確かにそれはそうですね。なんなんだろう、現実逃避じゃないけど。<laughs>
うん、ううん。 うん、<laughs> どんであげて。なんか、やるないと、よいなんか余計にこう、なんでしょうね、クリエイティブになっちゃうんですかね、人ってね、ええ。
うーん、確かに。ああ、でもそう考えると、なんか結構、今の仕事って割合単調なんですよ。単調というとなんか聞こえが悪いですけど、あの
いおうんうん。 うん。 うんうん。 うんうんうん、黙々とする。うんうんうん。
黙々として、なんかあんまり疲れないけど、う割とこう、なんだろう、集中してなきゃいけないから
うんうん。 うんうん、ん。
なんかその、忙しいっていうすごいアドレナリンの出方をしなくなっちゃって
ああ。なるほど。ちょっとあれですね、体的には負荷はかからないけど、こう、もしかしたら、でも意外と疲れてるのかもしれないをうですね。
はい。 うん。 ああ、そう、そうなのかな。
こう、ずっと同じ、こう、なんでしょうね、体いえでいるとか。
はい。 ああ、そうですね。
うんうん。
だから、前の仕事に比べて、ほんとに集中して座りっぱなしが確かに増えたかもしれないです。
うんうん。 うんうん。ああ、なんかちょっと軽く運動して気持ちリフレッシュして「さあ、クリエイティブな時間に」とかって、自分でこうスイッチを入れる、なんかこう動作を入れるといいかもですね。
おお。 ああ、確かになんか疲れてるかもって思ってなかったんで。
<laughs> いや、なんかね、聞いたとこによると、在宅は在宅なりになんか疲れるらしいんですよ。家から動かないんで、気づかないうちにね、やっぱちょっと溜まるのかもですね、体が。
はい。 ああ。 はい。 ああ、なるほど、なんかでも言われてみると、結構その心当たりが今あって。
うん。 うん。 <laughs> でしたか。うん。
なんか、その体力が落ちたなとか。
うんうんうん。
なんかこう、やる気が出ないなとかっていうのは、すごい在宅になってから感じるから。
うんうん。 うんうん。意外とそうもしかしたらそこでこう、何かスイッチが切り替わるとこう、パンって作り出すかもしれないですね。手を
確かにそうですね。ちょっと一回リフレッシュして、まず創作ができる、何ていうんですかね、こう入り口を作ってあげるといいのかもしれないですね。うん。
うーん。 うんうん。 うんうんうん。 んですね。あとはなんかこう、新しいなんだろうな、こうデスク周りをちょっと変えてみるとか。
はい。
なんかこう、ちょっと作業しやすい椅子をね、なんか探してみるっちゅうのも楽しいですよ。
うんうんうん。 あ、そうですね。ちょっと環境を整えるみたいな感じですね。あと、なんか多分、今の、い教えていただいたことをすごくこうワクワクするなって思ったんですけど。
うんうん、うん、うんうん。 うんうん。
なんかその始めて、もう、それをこう毎日継続させるのが難しくて。
うん。 うんうん、確かにそうですよね。
はい、それをね、なんかうまいこと習慣化させるにはどうしたらいいかなって思うんですよ。
あ、やっぱり何かどこかで発表するっていうのはどうですか？
ああ、なるほど。おお、それはちょっ考えたことなかったです。
うんうん、なん うん、そ、アクセサリーとかも多分誰かに見られたら、こう綺麗な可愛いものとかね、ああいうのって反応がすごくあるじゃないですか。
はい。 うん。 はい。 ああ、そうですね、私もよく人のとか見るので、確か
うんうん。 ねえ、ま、あの販売するとかそういったとこで、ねも、もちろん手ではあるんですけど、やっぱり何かちょっとこう周りでインスタであったりなんかそういうので、こんなのを作ってるっていうこう、表現っていうのもやるとちょっとくる広がりがあるかもですね。うん。
はい。 うんうん。 ああ。 そうですね、なんかせっかくカメラとかあるから、よくありますよね、なんかインスタとかでこう作ってるところを上げるとか。
うんうん。 そうですてる。ショート動画でね、あ、確かに編集もできるなら、こう、ご自分がされてるこう、せ創作過程をつくこう取っといて、それをこうね、出すっていうのも面白そうですね。
はい。 はい。 うんうん。 はい。 ああ、確かにそこを結びつけて考えたことなかったんで、それなら確かに毎日やる理由になりますね。おお。
うんうんうん。あとなんか、私の知り合いはその何かを作る道具を、ま、パーツであったり、道具を休日探しに行くことの方が楽しいって言ってたんですよ。
はい。はい。 ああ、なるほど、それもそうですね、確かに。
うんうん。だから、あの、そういったなんかこう、コミュニティに入っていくのも、ありありかもですね。
うん。 ああ、そうですね。確かにそっか、コミュニティか。そういうのを探してみると、また新しくこうアイデアとか ますもんね。
うんうん。 そうですね。うん、実際に入らなくてもなんかちょっとあるかしらっていう感じで探すだけでも、あの、人の作品見るのって結構面白いじゃないですか。で
はい。 うんうん。 あ、そうですね、確かに。
この手があったかみたいなね。うんうん。あの、作らなくてもなんかそういうのやってるとワクワクするかもですね。
ああ。 はい。 あ、そうですね。あ、じゃあなんか本当に、あのさっき疲れてたのかもって言ってくださったじゃないですか。
うん、うんうん。
なんか多分、根底がまずそこが第一段階の問題で、なんかワクワクできなくなってたのかなって。
うんうん。 ああ、確かになんか単調なのって意外とちょっとこうなんでしょうね、か頭が固まっちゃうっていう時ってありますもんね。ずうん、ずっとおんなじことを考えて、こう繰り返していくうちに精度が上がっていくんで、なんかそこに集中してると意外とこう肩に力が入ってたり。
うん。 そうですね。 うん。 はい。 あ、そうかもしれないですね。なんかずっと私単調な仕事してるから、なんかこうぼんやりしすぎて、ぼけちゃったのかなって思ってたんですよ、自分で。<chuckles>
うん。 うんうん。 うんうん。<laughs> そうですよね、ずっと黙々と喋らずに自分でね、ぼ没頭してできるっていうのはすごいことなんですけど、意外とね、首肩来るらしいんですよ。
うん。 はい。 うんうん。 確かに、じゃあなんかこういう、なんていうかテンションが上がらないのも、なんか創作意欲が湧かなくて続かないのも、そこが一番ちょっと諸悪の根源的な。<laughs>
うん。 うん。 あ。<laughs> 意外とちょっとなんだろうな、あの血の巡りを良くすると湧き上がるんですね、創作意欲が。うん。
うん。 はい。 そうですね、ちょっとじゃあまずはそこをなんとかしつつ、あの作業スペースとか新しいパーツを買って
うん。 うんうん。 うんうんうん。
ワクワクをもっかい見つけてみようかなと思います。うん。
そうですね。やっぱり創作にはワクワクがね、モチベーション大事ですね。うん、うーん。
うん、そうですね。いやでもなんか創作の風景とかを毎日記録するとかも、ね、今言っていただいたのすごくいいなって思ったので。
ああ、確かに。うん。 あ、本当、2つ一緒にできるってすごい才能ですよ。<laughs>
いや、ありがとうございます。うん、でもそれは本当に自分で撮ったことなかったんで、ちょっと早速チャレンジしてみます。
うんうん。 なんかね、スマホで手元だけカチャカチャやりながら。うんうん。
ね、あれ好きなので、自分でもちょっとやってみよう。いやなんかすごいお話してるだけで、ちょっと気分が晴れて、なんかいけそうな気がしてきました。
んね。うんうん。 ああ、よかっ うん、私もあのそういうのはしないんですけど話してるだけでワクワクしました。<laughs>
ああ、本当ですか、良かったす。今日は本当にお話しできて、すごく色んなこう、きっかけを得たんで頑張ります。
はい、ぜひあのなんか素敵なものを作ってくださいね。
はい。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそ楽しい時間、どうもありがとうございました。はい、礼します。
はい、またよろしくお願いします。失礼します。